Ah, bah, ouais clairement pour le coup tu as totalement raison, c'était enfin c'est tellement mieux comme ça je trouve, heu, du coup, ouais donc déjà tu vois? Là même là j'étais amené à utiliser un ordinateur. Chez moi, du coup j'avais un ordinateur, vers, heu, 2011-2012 on nous a acheté une DS avec le jeu Pokémon, heu, Diamant et Perle tu vois? Heu, bref, c'était trop bien, enfin vraiment genre j'ai vécu ma meilleure jeunesse avec la DS, après on a eu un téléphone portable, une tablette, donc on a commencé à jouer, heu
Mmh. Ah le fameux, oui. <chuckles> Ouais, bah, tu as enchaîné les technologies.
on a commencer a jouer au j
Tu étais le seul dans ton entourage à enchaîner les technologies informatiques, DS, jeux vidéo tout ça, ou tu avais des copains un peu pareils aussi?
Ouais, non c'était un peu pareil pour tout le monde, en vrai, heu, je sais qu'il y a des potes qui avaient des DS aussi, tu vois? Donc heu, parfois c'était l'occasion de jouer un petit peu ensemble et tout, donc bref en vrai c'était vraiment sympa et ouais à un moment donné j'ai eu une tablette, donc tu vois? Je en fait j'ai commencé comme ça, après bah, plus tard j'ai eu un PC, heu, PC gamer du coup et après bah, là je me suis acheté mon mon plus gros PC gamer du coup à 1 500 € et en vrai ouais c'est ça un bon PC de gamer, tu vois? <chuckles>
Ouais, bah, ouais. Mmh, bah, oui. Un vrai gros pc, ouais, bah, ouais. Avec quelle carte graphique?
Heu, une Nvidia Geforce RTX, heu, 3090 ou 4090, je sais plus. Bon bref, ouais, ouais, tu vois? Franchement je me suis mis bien, quoi donc heu, ouais vraiment tu vois? Et c'est ça en fait où j'ai trouvé le sens en fait, heu, de ce que j'aimais, c'est des jeux vidéos. Enfin, tu vois? Tout ce qui est un peu informatique, jeux vidéos et cetera, c'est vraiment ce qui me fait kiffer et heu, je passe ma vie à jouer aux jeux vidéos en gros, hein.
Ah c'est pas mal déjà. C'est vraiment pas mal. Ouais, tu dois te régaler là-dessus. Bien sûr, mais Bah, je vais fai faire exprès de prendre le parti le mauvais parti contre toi, mais les jeux vidéos, c'est pas quelque chose qui rend violent, addictif et qui te permet de rien construire dans la vie, justement?